Ouais donc ça c'est, heu, en fait il y a eu plein de d'événements, ça je vais pas en parler, mais plein de problèmes, heu, trop plein de choses qui sont arrivées en plus de ça mais ça, ça a été vraiment le le plus gros ouais le le, voilà c'était la la bouteille qui faisait dé déborder le vase.
Mmh. La goutte d'eau. Ouais, le plus important. Mmh mh.
Et heu, j'ai décidé sur un coup de tête de partir parce que j'avais besoin de prendre l'air. Ouais, c c'était, heu, vraiment besoin de me libérer un peu de tous les soucis que j'avais donc heu, j'ai décidé ça je pense en
Mmh. Ouais, ouais.
en avril et après je suis parti en juillet. Je suis parti à vélo, donc heu, avec, heu, ma tente, un paquetage, un matelas
Mmh mh. Ah!
un truc, heu, gonflable et je suis parti avec, heu, ouais, tout ça, donc des sacoches de vélo ouais. Mmh. J'ai traversé toute la France et je suis allé, heu, jusqu'en Allemagne
Et tu es parti à l'aventure, tour de France, heu, mais à ta façon ou tour d'Europe. D'accord.
j'ai, heu, traversé, heu, la France d'Ouest en jusqu'au Nord. Je suis passé par Paris. J'ai fait Tours, Orléans, Paris, heu, Maubeuge dans le Nord où, heu, là-bas, heu, j'ai fêté un anniversaire avec ma meilleure amie que que j'avais pas vu depuis longtemps, donc ça m'a vraiment aidé en même temps à sortir un peu de cette
Ouais. Ouais.
de cette, heu, ouais de cette spirale un peu, heu, mauvaise.
De cette spirale. Et c'est c'est un voyage qui a un voyage qui a duré combien de temps du coup? Tu tu prends ton vélo en juillet et tu es parti tout l'été?

<blows air> J'ai pas de chiffres parce qu'en fait c'est au au feeling, c'est, heu, quand vraiment j'en peux plus beh, je m'arrête et heu, c'est souvent, heu, je me donnais un objectif d'aller dans la grande ville, heu, dans la prochaine grande ville. Par exemple, heu, j'ai fait ma ville natale à, heu, Tours. Ça, c'était le premier jour, je me suis vraiment tué, j'ai fais cent cinquante kilomètres sous, heu, 32° avec indice UV 9. J'étais cramé.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Moui. Ouais, ouais. Ah oui quand même! Wa waouh.
J'étais, ch j'ai <blows air> chopé une crampe, heu
Oui c'est c'est oui en plus tu as choisi une période en plein été, c'est vrai que
Ah oui, il faisait s très chaud. Il faisait vraiment très chaud au début.
Bon c'est c'est après, en plein hiver ça doit pas être facile non plus. Mais heu et hem et alors, heu, en qu en qu'est-ce qui t'a fait grandir dans cette expérience?
Ah ouais non oui. Heu, beh, je pe ouais je pense.
Les rencontres, heu? La difficulté? Le fait d'aller au-delà de ses limites, heu? Peut être un petit peu de tout?
Ouais il y avait une, heu ouais, c'est un peu un mélange de tout, ouais, c'est c'est bien dit. C'est heu je recherchais un peu u un défi, je pense inconsciemment, tu vois? Me dire, heu, est-ce que est-ce que tu es capable, tu vois? De sortir de ta zone de confort, de j'avais je suis pas quelqu'un de très sportif, et heu, là je me suis donné un défi de ouf, quoi.
Mmh. Oui, parce qu'en plus, 150 km par exemple pour aller à à Tours, heu, c'est c'est tes cuisses sont dans un état, heu
Ah oui bah, c'était de, heu j'ai fait 9:00 heu, ouais j'ai fait 9:00 jusqu'à 22:00 sans en en prenant, heu, 30 minutes de pause le midi.
Eh oui. D'accord.
C'était, heu en plus, c'était une région
Sans avoir la condition physique? Tu t'étais préparé quand même pour ça?
Non, non, non, non. Je suis vraiment en fait c'est un coup de t c'est j'avais besoin de ça et j'ai fait fu fuck it, j'y vais. J'ai j'ai dit ma ma mère au début elle était forcément un peu, heu, <chuckles> même beaucoup réticente. Mais après elle a vu que vraiment, heu, ça me tenait à cœur et que, heu heu, de toute façon, même si elle voulait pas j'allais partir. C'est <lip trill> j'allais pas la laisser, heu, me retenir.
D'accord. <laughs> Incroyable, c'est impressionnant.